ああ、子供たちのスポーツがある時は、一緒にスポーツ見に行きますしはい。まあ、何もない日はみんなでゆっくりしたりとか。
ああ、なるほど。 うーん。
あと家で、みんなで Netflix 観たり。<chuckles> はいはい、してますね。
うんうんうんうん。 うーん。 じゃ、子供とかそういうスポーツとか部活とのも、一緒に連れて行ったりするんですか？
はい。 あ、しますね、連れてきますね。はい。まあ、あと試合がある時は見に行きますし。はい。
うーん。 はい。 確かにそういう所でも、ね、子供さんの成長とかも見れるし、そこでのコミュニケーションとかもありますもんね。うん。うーん。
はい。 ありますね。面白いですよね、見てるとね。あの、勝ち負けじゃなくて、この、あの、なんていうんすかね、サイドでこの待ってる時ってあるじゃないですか、子供たち。ああれを見てるのが結構面白いですよね。
うんうん。 はいはいはい。 ああ、なるほど。
<laughs>
へえ。
あ、今日は誰としゃべってるなとか。うん。あと、しなんかシェア、他の人がやってるとこちゃんと見てないで、ずっとしゃべってるよとかね。<chuckles> とうも、思いながら。
うんうんうん。 <laughs> そう そういうのも、後からお子さんに言ったりするんですか？
ああ、まあまあ、そんなにうるさくは言わないですけどね。まあ、なんて言うんですかね。あの、もう部活とかは楽しくやってくれればいいかなと思ってるので。はい。
うん、ふんふん。 ですふーん。 ええ、そうなんですね。うんうんうん。
はい。
とはそうですね、なんか、ん 結構自分が子どもとよく喧嘩するとっていうか、娘と喧嘩をすることが多いんですけど、こう、娘とパパのこの関係性って
<chuckles>
なかなかこう 上手く上手くやっていくコツみたいなのがあったら。
ああ、どうなんですかね。私も父とはなんかそんなにほんと、あんまりそのしゃべった記憶が、そんなにないんですよね。でもやっぱ小さい時は動物園とかいろいろ連れてってくれてましたね。それはすごい覚えてるんですよ。
もん。 あ、そうなんですね。うーん。 はい。うんうんうん。
あと、高校生の時に、ピアスのプレゼント、お誕生プレゼントもらったんですけど、それはもうものすごく印象的に。
へえ。 あ、そうなんですね。へえ。
はははあ、覚えてます。はい。
いや、なんかそういう思い出に残るといいなと思いつつ。はい。いや、今日は色々親子のコミュニケーションの取り方を教えて頂きまして、ありがとうございました。すごいべん勉強んなりました。はい。
はい。 ありとうございました。こちらこそ楽しかったです。
また、では次機会がありましたら、是非宜しくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、礼いたします。
失礼いた はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。

何かそういう時に、うまく気持ちを、聞き出せるような何か、あの、取り組んでいた事とか、聞き方とかって何かありますか？
あ私、あの、もうそうなった時には、あの、次の日とか、ちょっと時間を空けて
うんうーん。 うん。
あの、ももう一回ちょっと伝えることにしてました。あのもう、今言っても意味がないなと思って
なるほど。 うーん。
あの、大人もそうじゃないですか。なんかこう、ちょっと気に食わなかったりとか、イライラしちゃって、こう、ちょっと冷静にならないと誰に何を言われても
確かにですよね、一旦ね、間を開けてとかうん。 うん。 確かに。
こう、ちょっと受け入れられない部分があるじゃないですか？ああ、なので、あの、ちょっと時間を空いた方が、この冷静に聞いてくれる部分があるかなと思ったので。あの、そういうところは割と気を付けてましたね。ちょっと時間を空けて。ああ、もう今は平気だなとか。
うんうんうん。 うーん。 うんうん、なるほど。 うんうんうん。
うん。
話聞く時もね、あ相手が、上手く喋ってくれるような気持ちに、ならないと喋ってもらえなかったりしますもんね。
そうですね。あともう、小さい子供って、もうへそ曲げてしまうと、もうどうにもならないじゃないですか。<chuckles> ね。で、もう、何何が解決してくれるって、もう時間しか解決してくれるものがない
うーん。 ですよね、ほんとに。<chuckles> そうなんですよ。うん。 うーん。
っていう感じですかね。
うんうーん。 じゃあ、何かそうやって、子供とコミュニケーション取る上で、何か他に、気をつけてるようなポイントってありますか？
ああ、あの、ま、うち子供が1人ではないので、 他の子供がいないところで言うことにしてます。
はい。 あ、なるほど、兄弟が
ああ。
いない時に、1人でその子、1人に話を聞く。うーん。
そうですね。で、あの兄弟聞いてると、こう、横からちゃちゃ入れてくるじゃないですか。<giggles> それでまたちょっとシチュエーションが悪くなるので、うん、あのなので、それは気をつけてますね。
確かに、そうなんですよ。<chuckles> うんうん。 じゃあ、何か、兄弟でそれぞれ、コミュニケーションの取り方とか、変えてるとことか気を付ける事ってあったりします？
はい。